Ừm, dạo này có một cái việc mà làm cho mình rất là bận tâm luôn á, và mình phải đấu tranh tâm lý rất là nhiều bởi vì không biết phải làm như thế nào cho đúng luôn. Mình á là một cái người mà lúc nào cũng sợ làm phiền người khác nè, sợ người khác buồn vì mình á. Mình cứ tưởng là sau này càng ngày càng lớn thì mình sẽ đỡ, nhưng mà thiệt ra hổng phải đâu, càng ngày càng lớn á thì cái áp lực đó của mình nó càng tăng khi mà mình phải, a, tiếp xúc với nhiều người hơn nè, bước vô nhiều cái môi trường mới hơn, ví dụ như là ở trong công việc nè. Ừm, trong công việc á, thì thiệt sự luôn là mình phải cân cố gắng cân bằng giữa cái lợi ích cá nhân và tập thể rất là nhiều luôn á. Tại vì nhiều khi nha, mình khó có thể từ chối được những cái lời nhờ vả của người khác á, mặc dù là cái việc đó không có tốt đối với mình. Nhiều khi nha, ờ, có những người họ nhờ có những cái ca làm á bạn, họ bận, mình làm ở trong quán cà phê á, thì họ bận thì họ nhờ mình làm giùm và thiệt sự thì cái bữa đó mình cũng có một cái buổi hẹn với bạn bè của mình, thì nó cũng không phải là một cái việc cấp bách gì hết, nhưng mà thiệt sự là mình đã có một kế hoạch riêng cho cái lịch trình đó rồi, nhưng mà vì sợ phật ý người khác và sợ là họ sẽ buồn vì mình cho nên mình vẫn luôn cố gắng tự sắp xếp lại và gạt đi cái cái lợi ích cá nhân của mình để mà mình nhận ca họ làm giùm. Và tới khi mà mình phát hiện ra á là họ nhờ mình làm giùm cũng là để cho họ đi chơi thôi, thì mình cảm giác rất là thất vọng và mình không biết là mình có nên đặt cái lợi ích tập thể đi lên trên như vậy nữa hông, hay là mình nên tập trung vào bản thân của mình hơn á?
Ừm. Ra vậy. Mình hiểu. Ừm, ra thế. À, thế à? Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, ra là vậy, tức là bạn đang trong một cái tình huống là bây giờ bạn cũng có những cái, gọi là, những cái lợi ích cá nhân, đúng hông? Những cái, ờ, thú vui cá nhân và khi mà có một cái chuyện, ờ, của tập thể xảy ra, tức là một cái chuyện của, ờ, công ty, một cái chuyện của quán cà phê của bạn và nó xảy ra như thế thì bạn, ờ, đang tự nhiên muốn ưu tiên cho cái chuyện tập thể, thế nhưng mà bạn lại phát hiện ra là những cái này á, thì nó lại xung đột với lại cái người kia khi người kia đã nhờ bạn rồi. Thế thì á, ờ, không biết liệu rằng á là cái xung đột này nè, cái, à, lợi ích này nè thì nó xảy ra có thường xuyên hay không? Và nếu mà có thì nó đã xảy ra từ khi nào thế?
Đúng rồi. Ừm, thiệt sự là cái vấn đề này nó vẫn luôn xảy ra với mình luôn, có thể là tại vì mình vẫn chưa biết cách giải quyết á bạn, cho nên là kể từ khi mà mình bước vào một cái môi trường mới hay là một mối quan hệ mới thì mình vẫn luôn bị xung đột giữa lợi ích cá nhân và tập thể á. Mình nếu như mà mình chọn cá nhân nha, thì mình cứ cảm thấy có lỗi với mọi người và mình không có hoàn toàn hài lòng với cái những cái việc mà mình làm á, còn mỗi khi mà mình chọn ưu tiên tập thể á thì đôi khi mình cũng cảm thấy chạnh lòng bởi vì mình không thể nào mà nghĩ cho mình nhiều được nhiều được để mà mình có thể tạo ra những cái giá trị riêng cho mình á. Nhiều khi nha, có một lần mà mình muốn nghỉ nghỉ phép để mà mình đi khám bệnh thôi á, thì mình cũng cảm giác rất là có lỗi và không muốn không biết nhờ ai luôn, tại vì mình sợ là khi mà mình nhờ họ thì họ phải gác lại cái công việc riêng của họ để cho mình á. Bởi vậy cho nên là mình cũng không dám và mình vẫn đi đi làm để mà mình gạt cái lợi ích của mình qua một bên như vậy á bạn, thì đôi khi nó cũng hông có tốt cho mình và mình cũng muốn thay đổi cái việc đó.
Ra thế. Ừm. Ừm, ra vậy. Ừm, mình hiểu rồi! Ờ, ra là thế, tức là á, bạn cũng cảm giác là, ờ, khi mà có những cái, gọi là, công việc của tập thể, đúng hông? Thì bạn cũng rất là muốn đưa tập thể lên trên, nhưng mà đồng thời á, là bạn cũng cảm thấy, gọi là, hơi tủi thân, hơi, ờ, có một chút ích kỷ cho bản thân mình, khi mà bạn cũng có những cái nhu cầu riêng cá nhân của bạn nè. Vậy thì á, bây giờ mình muốn hỏi kỹ hơn, hông biết rằng là, khi mà bạn ờ, giữa một cái chuyện về lợi ích cá nhân hay là chuyện về lợi ích tập thể, thì bạn ờ, cái mục tiêu cá nhân của bạn sẽ làm cái gì? Tức là bạn sẽ muốn hoàn thành chu đáo cái công việc của tập thể hay là bạn sẽ, a, ưu tiên cái công việc cá nhân của mình hơn? Và á, trong trường hợp mà bạn muốn ưu tiên hay là ờ, ưu tiên cái nào hơn á, thì những cái điểm nào sẽ là những cái điểm mà bạn sẽ có thể, gọi là, nhượng bộ được ta?
Đúng rồi. Ừm, về cái việc, ừm, mà bạn nói á, thì mình cảm thấy là cái việc mà mình ưu tiên cái lợi ích tập thể á, có vẻ như là chỉ để thỏa mãn cái s cái sự hài lòng của bản thân thôi, kiểu như là, mình làm như vậy để tâm mình không cảm thấy có lỗi, hay là để cho mình không cảm thấy khó xử khi mà gặp lại họ á bạn. Nhiều khi là mình chỉ muốn là không muốn họ phiền lòng về mình nè, cũng hông có muốn họ thấy mình là ích kỷ này kia á, cho nên là mình luôn luôn cố gắng đưa cái lợi ích của tập thể lên trên trước. Trước hết á, là để họ không có nói gì mình thôi, chứ thiệt sự thì mình vẫn luôn muốn, ơ, làm những cái điều mà mình yêu thích chứ, mình cũng muốn ích kỷ cho bản thân để mà mình có thể sống thoải mái hơn, hông có suy nghĩ nhiều như bây giờ nè.
Ừm. À! Ra thế. Ừm. Ừm, mình hiểu nha, tức là bạn cũng, ờ, muốn là ưu tiên bản thân lên trước, nhưng mà bạn cũng muốn đảm bảo thực ra là, ờ, đôi khi có những cái xung đột giữa chuyện này chuyện kia đâu phải lúc nào bạn cũng có thể, gọi là, chu toàn giữa cả hai bên đâu, đúng hông nà? Vậy thì, ờ, không biết rằng là trong những cái trường hợp mà bạn, gọi là, quyết định nhượng bộ như thế á, thì liệu rằng là cái quyết định này nó có ảnh hưởng như thế nào? Tức là bạn ưu tiên bản thân hơn, thì cái quyết định này nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc của bạn hông? Hay là đến cái mục tiêu chung của một cái công ty hay cái quán cà phê của bạn hông nè?
Đúng rồi. Ừm, có chứ bạn tại vì, ờ, giống như là mình chia sẻ á là, ví dụ như cái lúc mà họ nhờ mình làm giùm á, thì mình phải gác lại cái công việc của mình, ví dụ như là, ờ, đi chơi với bạn hoặc là cao hơn là một buổi học của mình. Thiệt sự là có một trường hợp là mình đã từng nghỉ học để mà có thể đi làm giùm người khác luôn á, bởi vậy cho nên là sau đó mình cảm giác rất là hối hận. Hay là hơn vào đó nữa là, ừm, những cái trường hợp mà mình không có dám nhờ vả lại họ khi mà mình cần đi khám bệnh hay là gì đó, thì thiệt sự là mình cũng không dám mở lời luôn, tại vì mình cảm giác là, ừm, họ cũng sẽ có những cái việc riêng của họ và mình sợ là làm phiền tới họ á bạn. Vậy cho nên là thiệt sự thiệt sự là mình rất là đắn đo và đấu tranh tâm lý dữ dội luôn, khi mà mình suy nghĩ là "Tại sao họ làm được mà mình hổng có làm được những cái việc đó?" mình cũng muốn ưu tiên bản thân mình và suy nghĩ cho mình nhiều hơn á.
Ừm, mình hiểu rồi. Wow! Ừm. Ừm, mình hiểu ha. Ừm, rồi. Ừm, ra là như thế, tức là, ờ, đôi khi là bạn cũng, gọi là, chấp nhận hy sinh bản thân mình để có thể, gọi là, phục vụ cho cái mục tiêu của tập thể, nhưng mà đến hồi một hồi sau thì bạn lại cảm thấy là hơi hối hận về cái việc đó. Thế thì khi mà bạn cảm thấy là hối hận như vậy á, liệu rằng là bạn đã có bao giờ bạn trao đổi với đồng nghiệp hay là trao đổi với sếp của bạn chưa?
Đúng rồi. Ừm, có vài lần thì mình cũng lấy được quyết tâm và mình cũng muốn thay đổi á bạn, là mình cũng, ơ, mạnh dạn hơn khi mà đưa ra những cái lời từ chối khi mà họ nhờ mình làm giùm nè, thì, ờ, những cái giây phút đó thiệt sự là mình thấy rất là hạnh phúc và đôi khi mình nhận ra là thiệt ra là họ cũng không có gay gắt như mình nghĩ. Có nghĩa là họ không có nhờ để mà mình sẽ nhận ngay lập tức, mà họ cũng có một cái tâm lý là sẵn sàng là để mà nhờ nhờ và mình sẽ từ chối họ á. Nhưng mà trước giờ thì mình thiệt sự là trước đó là mình vẫn không biết cái điều đó luôn, mình cứ nghĩ là họ nhờ mình thì mình phải nhận, nếu như mình không giúp á thì sẽ không ai giúp họ hết. Bởi vậy cho nên nó mới hình dương hình thành ra một cái tâm lý nặng nề như vậy đối với mình á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Mình hiểu. Ừm, ra thế. Ừm, bây giờ thì mình đã, gọi là, hiểu được cái câu chuyện của bạn nè, thế thì á mình cũng có một vài những cái lời khuyên dành cho bạn, để mà bạn cảm thấy là mỗi một khi mà bạn, gọi là, quyết định lựa chọn giữa cái, ờ, lợi ích cá nhân của bạn, cũng như là cái lợi ích tập thể thì bạn sẽ cảm thấy là tâm hồn của mình nó, ơ, thanh thản hơn. Đầu tiên á ha, là bạn, ờ, hãy xác định rõ cái mục tiêu cá nhân của bạn đó là gì, ví dụ như là bạn đi, à, làm quán cà phê, đúng hông? Thì, ờ, cái mục tiêu của bạn sẽ là, à, bạn làm đủ giờ để bạn kiếm tiền, rồi bạn có thể, gọi là, học hỏi thêm được những cái, ờ, kỹ năng giao tiếp ở trong quán cà phê, nhưng mà bạn cái cái đó nó rất là quan trọng nha. Nhưng mà đồng thời có một cái cũng rất là quan trọng và còn thậm chí là quan trọng hơn, đó là những cái mà bạn sẽ không nhượng bộ. Tức là ví dụ như việc học của bạn nè là bạn sẽ, ờ, nếu mà ai đó nói bạn bỏ học để mà đi làm quán thì bạn sẽ không nhượng bộ điểm này, hoặc là những cái gì liên quan đến sức khỏe, liên quan đến tính mạng, hoặc là liên quan đến những người thân của bạn thì bạn sẽ không nhượng bộ. Thì hông biết là cái điểm này á bạn, ờ, có thể làm được không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu ý của bạn rồi, vậy là có nghĩa là mình sẽ tự vạch ra cái ranh giới của bản thân, đúng hông? Kiểu như là khi mà mình có thể giúp đỡ họ, nhưng mà nếu như mà họ đụng tới những cái ranh giới của mình, ví dụ như là về sức khỏe hay là v liên quan đến việc học hành á, là một trong những cái việc mà rất là quan trọng của một người á, thì mình sẽ tập từ chối họ và không để họ xâm phạm cái ranh giới mà mình đã vạch ra từ từ đầu, đúng hông ạ?
Ừm, chính xác đó. Đúng rồi đó. Ờ, cái việc mà bạn, à, nói có nó quan trọng, nhưng mà thậm chí là cái việc mà bạn, ừm, biết lúc nào bạn cần nói không á, thậm chí nó sẽ còn quan trọng hơn đó bạn ơi. Và khi mà bạn tìm ra được những cái điểm, những cái ranh giới mà bạn sẽ học cái cách để nói không với họ, thì đó cũng là cái lúc mà bạn sẽ, ơ, xác định được rằng là, à, cái việc nào nó quan trọng với mình ngay tại cái thời điểm này nè.
Ừm. Ừm, mình hiểu ý của bạn rồi, vậy thì mình sẽ cố gắng để mà mình, ờ, tập trung vào cái việc học của mình cũng như là gạt đi những cái suy nghĩ của người xung quanh nhiều về mình nhiều hơn á. Mình cũng sẽ cố gắng tập trung là mình thích cái gì, mình muốn cái gì và cái gì là tốt cho mình thay vì cứ việc phải chạy theo những cái suy nghĩ của người khác như vậy.
Ừm. Ừm, chính xác đó. Thì khi mà bạn có được những cái đó thì bạn, ờ, đôi khi á trong lúc mà bạn đi làm á, đâu phải lúc nào cái việc đó nó cũng như ý đâu, đúng hông? Đôi khi bạn cũng sẽ có những cái việc gấp nhất định nó xảy ra hoặc là ma chay, cưới hỏi nhiều khi bạn cũng nó không phải là trong cái ranh giới của bạn nhưng mà nó lại là những cái mà bạn không lường trước được. Thì lúc này á, đờ, bạn cần phải học một cái đó là cái nghệ thuật làm sao để thương lượng với người ta nè. Ừm, ví dụ như là, ờ, bạn có thể nhờ người ta làm cho bạn 1 buổi này, thì nếu mà, ờ, bạn nợ người ta 1 buổi thì về sau mốt người ta nhờ gì bạn á, thì bạn cũng sẽ lại trả lại cho họ 1 buổi, hiểu hông? Thì như vậy á, bạn sẽ cảm thấy là, à, cả hai bên cùng, gọi là, có qua có lại cho nó toại lòng nhau, chớ hông có phải là lúc nào cái gánh nặng nó cũng, ừm, về phía bạn hết á.
Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu rồi, cái cách đó chắc là cũng là một cái cách rất là hay luôn á bạn. Tại vì nhiều khi mà mình cảm luôn luôn cảm giác là sợ phiền mọi người nha. Vậy thì nhiều khi mà mình giúp họ trước thì sau này khi mà họ nhờ lại mình á thì có thể là mình sẽ cảm thấy khá hơn và không có cảm giác tính toán như ban đầu được nữa á.
Ừm, chính xác đó, khi mà bạn, ờ, có một cái, gọi là, một cái ranh giới rõ ràng, một cái mục tiêu rõ ràng và những cái sự trao đổi tích cực và thiện chí với người ta á, thì về sau nếu mà bạn có nhờ lại á, thì đương nhiên là họ cũng sẽ không thể từ chối được, đúng không? Còn nếu trong trường hợp mà họ cố tình, gọi là, lợi dụng bạn á, thì thực ra bạn hoàn toàn có thể báo cáo cái việc này lên cấp trên của bạn bởi vì nà: "Ờ, nếu mà bạn nhờ một lần, nhờ tôi một lần và tôi cảm thấy nó ổn thì tôi giúp bạn nhưng mà nếu mà bạn thấy tôi, gọi là, ờ, cứ, gọi là, dễ dãi cho bạn nhờ mãi á, thì đó hoàn toàn không ổn, bạn đang trốn tránh cái trách nhiệm ở nơi công sở." nè.
Đúng rồi. Vậy thì nhiều khi cái đó cũng hông có phải là xuất phát từ lỗi của mình đâu, đúng hông bạn? Để mà họ, ừm, cứ nghĩ là mình dễ dãi như vậy á, thì cái đó có thể là xuất phát từ họ, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm, chính xác đó, thì bạn cần phải cân nhắc cái nào là cái của bạn, cái nào là cái lợi ích cho tập thể và cái nào á, nó chỉ phục vụ cho cái lợi ích của người ta thôi. Thì như vậy á, ờ, khi mà bạn có thể nhìn ra được những cái điểm bất cập trong những cái này á, thì bạn cũng sẽ xác định được đâu là những cái mà bạn nên nói có, và đâu là những cái bạn nên nói không, và đâu là những cái bạn hoàn toàn có thể mang lên để báo cáo với cấp trên của mình nè.
Ừm, mình nghĩ là cái việc này cũng sẽ giúp ích được cho mình ở trong tương lai á, khi mà mình đã tập được cái cách nói không nè và có thể báo cáo được á, thì mình nghĩ lúc đó là mình sẽ vô cùng là hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại luôn á bạn. Mình cảm ơn những lời chia sẻ của bạn nha!